देखिए, जिस हिसाब से तकनीक बढ़ रही है, उस हिसाब से उसके साथ ही साथ एक नई समस्या भी बढ़ रही है, वो है अ, डिजिटल स्पेस में आपकी प्राइवेसी को लेकर के। और जब ऑनलाइन प्राइवेसी की बात आती है, तो देखिए, उसको लेकर के अलग-अलग भ्रांतियाँ जो हैं, वो फैली ही रहती हैं। तो मैं आपसे इस विषय पर जानकारी चाहूँगा और आपसे जानना चाहूँगा कि जब ये कहा जाता है कि ऑनलाइन प्राइवेसी कितनी ज़रूरी होती है या कितनी मायने रखती है, तो आपके हिसाब से असल में कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसमें शामिल होती हैं, जिनका कि ख़ास ख़याल रखना ज़रूरी होता है, जब हम ऑनलाइन प्राइवेसी की बात करते।
हुँ, देखिए, ऑनलाइन प्राइवेसी की जहाँ तक बात है, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि आज की जो ऐज है, वो डिजिटल ऐज है, है ना? सोशल मीडिया का युग है। तो अ और हर कोई, आजकल हर आयु वर्ग का जो व्यक्ति है, वो सोशल मीडिया में मौजूद भी है। तो पहले होता था कि लोगों के बारे में पता नहीं चलता था, मगर आज आप सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों से जुड़े रह सकते हैं, कनेक्टेड रह सकते हैं। आपको लगातार अपडेट्स मिलती रहती हैं ना, आपको पता रहता है कि उनके जीवन में क्या-क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और ऑनलाइन प्राइवेसी की जब बात आती है, तो देखिए, मेरे मन में आता है कि जो मेरा पर्सनल डाटा है, चाहे वो मेरा अ नाम हो, चलिए नाम तो चलिए ठीक है, मगर फिर भी नाम या ईमेल, फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ें जो हैं, ये मेरी लोकेशन, मेरी चैट्स इन सब में काफ़ी सेंसिटिव डाटा होता है। जब हम प्राइवेसी की बात करते हैं, तो ये चीज़ें ज़्यादा उसमें आती हैं, जो हमारा निजी, अपना निजी जानकारियाँ हैं, जो हमारा अपना डाटा है, पर्सनल डाटा है, है ना? तो इसको लेकर काफ़ी आजकल अ थोड़ा-सा चिंता भी रहती है, क्योंकि देखिए, जिस तरह की चीज़ें अभी हम देखने को मिल रही हैं डेटा डिजिटल अरेस्ट, जिसको कहते हैं आजकल डाटा लीक हो जाता है किसी न किसी तरह से। या आपके कुछ हो सकता है कि आपकी बहुत ज़्यादा ही कोई निजी जानकारी हो, जो आप, है ना, कोई बहुत से परिवार से जुड़ी हो, आपसे जुड़ी हुई हो, काम से जुड़ी हुई हो, जो कई बार बाहर लीक हो जाती है। तो ऐसे में, इ इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, कहीं न कहीं, कि ये सारी जानकारियाँ सिक्योर रहें, सुरक्षित रहें, अ, एक तरह से किसी गलत हाथ में ना पड़ जाएँ इसको मेंटेन करना, प्राइवेसी को, ये कहीं न कहीं बहुत ज़रूरी है।
जी। जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ। बिल्कुल। बिल्कुल-बिल्कुल, आपने बड़ी ज़रूरी बात कही है कि कहीं ना कहीं, देखिए, प्राइवेसी में बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर वो चाहे डाटा से जुड़ी हुई हों, चैट से जुड़ी हुई हों, लोकेशन का आपका एक्सेस हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। और इनका ख़्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर चाहते हैं अ, कि पूरी तरीके से ऑनलाइन प्राइवेसी जो है, वो मेंटेन की जा सके। लेकिन मुझे ये बताइए कि जब अ, ब, प्राइवेसी की बात करते हैं, या ऑनलाइन प्राइवेसी की जब हम बात कर ही रहे हैं, और आप इन चीज़ों को लेकर के अगर इतने सजग भी हैं, तो मुझे बताइए कि आपके जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के आपके जो फ़ैसले होते हैं, वो किस तरीके से आप उन्हें निभाते हैं, या किस तरीके से अ, जो चीज़ें होती हैं, उनको फ़ॉलो-अप करते हैं, कि आप जो आपकी प्राइवेसी है, उसको भी मैनेज कर सकें।
जी हाँ। हुँ, देखिए, मैं, जैसा आपने कहा भी, मैं भी सोशल मीडिया पर हूँ, और अम मतलब डिजिटली प्रेज़ेंट तो मैं भी हूँ। हर किसी की एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि काम है, वो कहीं न कहीं ज़रूरत भी है आजकल, है ना। पर म सच बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा अपने बारे में, या अपनी जो निजी जानकारी है, वो ऐसे पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म्स पे या दुनिया के सामने ज़्यादा एक्सपोज़ नहीं करता उसे। अ, है ना? क्योंकि देखिए, मुझे लगता है कि इतना सुरक्षित भी नहीं है। और आजकल तो ये भी होता है ना कि ब कई बार क्या होता है कि, आजकल देखिए, जैसे आप इंस्टाग्राम की बात करें या किसी भी प्ले सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म की बात करें, आपको पता नहीं है कि आपकी फ़ॉलोइंग लिस्ट में जो लोग हैं, उन पे आप कितना भरोसा कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते। हो सकता है कुछ फ़ेक प्रोफ़ाइल्स भी हों। एक तो हर किसी की पहचान असली नहीं अपनी असली पहचान से कोई आता भी नहीं है। काफ़ी लग तो लोग तो एनॉनिमस प्रोफ़ाइल्स बना लेते हैं। तो आप किससे बात कर रहे हैं, आपकी फ़ॉलोइंग कौन-कौन है, आपकी जो तस्वीर जो आप पोस्ट कर रहे हैं, जो अपने जीवन से जुड़ी जो भी अपडेट्स आप शेयर कर रहे हैं अपने सर्कल में, ये सोचकर कि आप अपने लोगों के साथ उसे शेयर कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि आपकी फ़ॉलोइंग लिस्ट में कौन-कौन है जो उसे देख ले। तो इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है। और अ, म मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके फू बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डाटा हैं, चाहे वो आपकी ई-मेल हो, आपका फ़ोन नंबर हो, ये सब चीज़ें तो देखिए बहुत ज़्यादा इनको संभाल कर रखना चाहिए आजकल। क्योंकि ना, ये जो चीज़ें लीक हो रही हैं। आप अगर वेबसाइ अगर आप इंटरनेट पे एक्सप्लोर करते हैं, चीज़ें अलग-अलग वेबसाइट्स पे आप साइन अप वगैरह करते हैं, तो वो डे जब आप साइन अप कर रहे होते हैं, वो जो आपका डाटा है, आपकी ई-मेल आईडी हो, आपके फ़ोन नंबर हों, पर्सनल डाटा हो, वो सब थर्ड-पार्टी वेबसाइट्स को या थर्ड-पार्टी वेंडर्स जो होते हैं, उनको बेचा जाता है कहीं न कहीं, है ना, आउटसोर्स किया जाता है। तो इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि आपको अननोन नंबर से कॉल्स आते हैं, या अननोन लिंक भेज दी जाती हैं। आप सोचते हैं कि हमारा नंबर आया कहाँ से? जैसे मैंने खुद नोटिस किया है कई बार कि जब मैं जॉब जॉब सर्च कर रहा था, तो उस टाइम पे बहुत बार ऐसा हुआ था कि मेरे फ़ोन में व्हाट्सऐप पे पर्सनल मैसेज आए थे कि आप जॉब अ, मतलब जो एक तरह से कह सकते हैं, जॉब का झांसा देते हुए कि आप जॉब ढूँढ रहे हैं, इस प्रोफ़ाइल में हमारे पास ये प्रोफ़ाइल है, इस लिंक पे क्लिक कीजिए, वेरिफ़ाई कीजिए, या ट्रेनिंग फ़ीस माँग रहे होते हैं फिर जॉब के बहाने। तो इस तरह से लोगों को मतलब स्कैम करने की कोशिश की जाती है। पर स्कैम करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए ना उनके बारे में। उनको कैसे पता कि मैं जॉब ढूँढ रहा हूँ? उनको मेरा फ़ोन नंबर, मेरी ई-मेल आईडी कहाँ से मिली? तो ये सब चीज़ें, जो है, ये जो डेटा है मेरा, ये कहाँ से लीक हो रहा है? कहीं न कहीं से तो लीक हो ही रहा है ना। कोई न कोई इंटरनेट पे हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिन भी साइट्स पे साइन अप वगैरह कर रहे हैं, वो हमारा डाटा, मतलब, बेच रही हैं थर्ड-पार्टी वेबसाइट्स को। तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ, थोड़ा-सा इस तरह का, जो जान इस तरह की न, बहुत सेंसिटिव जानकारी होती है, उसको लेकर थोड़ा-सा स सतर्क रहना पड़ेगा।
जी, जी। बिल्कुल। हुँ, हुँ। बढ़िया। बिल्कुल। सही बात है। हुँ। बिल्कुल। हुँ। जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। जी, जी बिल्कुल। ढूंढ रहे हैं। जी, जी। हुँ, बिल्कुल। हुँ, बिल्कुल। कहाँ से मिली? बिल्कुल सही। हुँ, हुँ बिल्कुल। जी, हुँ। बिल्कुल-बिल्कुल, बड़ी ज़रूरी आपने बात कही कि कहीं ना कहीं देखिए अ, जितना भी आपका सेंसिटिव डाटा है उसको लेकर के जागरूक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सजग रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, देखिए आपने अभी साइन अप की बात की आपने कहा की साइन अप लोग कर लेते हैं फिर बाद में कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी जो वेंडर्स होते हैं उनको ये डाटा बेच दिया जाता है, अ, आपने भी देखा होगा देखिए जब किसी साइन अप करते है उससे पहले जो है लोग क्योंकि ऐसी चीजों को एक्सेस कर रहे होते है जो की ज़रूरी हो सकती है और कुकीज़ लोग अलाउ कर देते हैं, साथ ही साथ साइन अप भी एकदम से कर देते हैं कि गूगल से कनेक्ट करा, कितना खतरनाक साबित ये हो सकता है।
जी। हुँ, देखिए 1 या तो अगर आप कुछ ऐसी देखिए, कुछ अगर आप बड़ी-बड़ी वेबसाइट्स हैं, जो अगर आप ऐसी वेबसाइट्स को या ऐसी वेबसाइट्स पे साइन अप करना चाह रहे हैं, ऐसे प्लेटफ़ॉर्म से साइन अप करना चाह रहे हैं, जो कि अ, मतलब जो कि बहुत ज़्यादा क्या कहें, सर्टिफ़ाइड है, सिक्योर हैं, है ना? वो आपकी ज़रूरत है। बड़ी-बड़ी वेबसाइट्स हैं, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ की वेबसाइट्स हो सकती हैं, जो बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, सर्टिफ़ाइड और सिक्योर वेबसाइट, तो उनपे साइन अप करते हुए तो चलिए ठीक है, वो डाटा उनके पास रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि आप इंटरनेट पे कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो एक्सप्लोर करते-करते आप कुछ ऐसी जगहों पे चले जाते हैं जहाँ आपको कोई आइडिया नहीं है, आपको पता नहीं है कि वो किस बारे में है, मगर क्योंकि आपकी जिज्ञासा है, आप जानना चाहते हैं, तो आप साइन अप कर लेते हैं बिना सोचे-समझे कि चलो साइन अप कर लेते हैं इन वेबसाइट्स के ऊपर। जैसे काफ़ी सारे आजकल क्या होता है कि मैं लोगों को देखता हूँ, उनको एक तो ना उनको शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने की ज़्यादा जल्दी रहती है, तो वो अपनी जिज्ञासा में ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स वगैरह ढूँढते रहते हैं। और ये जो बैटिंग प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, गैम्बलिंग साइट्स होती हैं, आप इनपे साइन अप कर लेते हैं। कई बार तो ऐसी वेबसाइट्स पे, जिनके बारे में आपने सुना भी नहीं है, जानते भी नहीं हैं, आपको पता भी नहीं कि कितनी सिक्योर हैं वो, आप उनपे साइन अप कर भी लेते हैं। और उसके बाद देखिए, ये जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं ना, ये आपका डाटा बेचती हैं, अ, थर्ड पार्टी वेंडर्स को, ख़ासकर इस तरह की वेबसाइट्स, क्योंकि उनका जो एक तरह से पै जो भी उनका सोर्स ऑफ़ रेवेन्यू है, जो कमाने का तरीका है, वो इसी तरह से है। वो उसका फ़ायदा उठाती हैं कहीं न कहीं आपके डेटा का। तो आप कह सकते हैं कि जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ की वेबसाइट्स हैं, जो बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं, सिक्योर हैं, है ना? शर्ट अ, अ, तो उनको आप कह सकते हैं कि वहाँ पे शायद उतनी दिक्कत फिर भी ना हो। मगर जो ये रैंडम वेबसाइट्स होती हैं, जो बहुत थोड़ी सस्पिशस होती हैं, संदिग्ध होती हैं, है ना? तो उनके ऊपर उनको एक्सप्लोर करते हुए या उनपे साइन अप करते हुए बहुत ध्यान देना पड़ता है। जैसे अगर मैं आपको अ, एक उदाहरण दूँ, तो जब आप जॉब सर्च कर रहे होते हैं ना, तो काफ़ी बार आपको कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी दिख जाएँगी जो बहुत संदिग्ध होंगी, बहुत ज़्यादा रैंडम होंगी, है ना? उनका और उनके आपको इंटरफ़ेस से पता चल जाता है कि वो कितनी ज़्यादा अ, अजीब, मतलब वो बहुत ज़्यादा, देखिए, कोई भी प्रॉपर एक बड़ा-सा जॉब प्लेटफ़ॉर्म होगा, तो एक उसका इंटरफ़ेस अच्छा होगा, है ना? अ, उसका पूरा इंटरफ़ेस बढ़िया होगा, वो सर्टिफ़ाइड होगा। इस तरह की जो वेबसाइट्स होती हैं, ये बहुत संदिग्ध होती हैं, दिखने में ही संदिग्ध होती हैं, सस्पिशस होती हैं, थोड़ी रैंडम होती हैं। इनका इंटरफ़ेस भी बड़ा अजीब-सा होता है और इनपे आपको बहुत सारे एड्स भी दिख जाएंगे। यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जब इनपे आप साइन अप कर रहे हैं ना, तो ये तो लिख के लीजिए कि ये आपका डेटा बेचते हैं, ये आपका डाटा थर्ड पार्टी वेबसाइट्स को आउटसोर्स आउटसोर्स करते हैं, क्योंकि उनसे उनको पैसा मिलता है, उनको फ़ायदा होता है ये सब चीज़ें करने से। तो मुझे लगता है कि देखिए, इससे ना बहुत ख़तरा भी है, क्योंकि फिर क्या होता है कि आपके नंबर पे हो सकता है कि आपको एक तरह से अननोन लिंक भेजे जाएँ, किसी बहाने से, है ना? फ़ेक डिलिवरी ऑर्डर्स के नाम से, या आपको कॉल्स करली किए जाते हैं, है ना? कई बार फँसाने के लिए। तो ये सब चीज़ें काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकती हैं, ख़ासकर उन लोगों के लिए, जिनको इस बारे में उतनी जागरूकता नहीं है, या तकनीकी तौर पर उतने वो जागरूक नहीं हैं, उतनी जानकारी नहीं है।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ। बिल्कुल। <chuckles> बिल्कुल, सही बात है। बिल्कुल। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी। जी, जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल। उ हुँ, बिल्कुल। सही बात है। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। बिल हुँ, हुँ। जी, जी। जागरूक नहीं है, हुँ, बिल्कुल आपने बड़े अच्छे से बता दिया है कि किस तरीके से, देखिए, ये ख़तरनाक साबित हो सकता है और अ, कितना ज़्यादा ज़रूरी है इन चीज़ों के प्रति अ, जागरूक होना, ताकि आपको भी पता हो कि आख़िरकार आप किस जगह साइन अप करने जा रहे हैं, ताकि आपका जो निजी डाटा है, वो कहीं ना कहीं, देखिए, अ, अ, पब्लिक होने से बच जाए। ऐसा ना हो कि हर जगह आपका जो डाटा है, वो कौड़ियों के भाव जो है, वो बिक रहा हो और अ, बाद में आपको समस्या का जो है सामना करना पड़े। लेकिन देखिए, मुझे बताइए कि अब हम जब बात कर रहे हैं, अ, ब, डिजिटल स्पेस में सिक्योरिटी की, हम बात कर रहे हैं, और देखिए, व्हाट्सएप की अगर बात करें तो उसमें, अ, लिख कर के आता है कि एंड-टू-एंड एनक्रिप्टेड चैट होती है। लेकिन आपको लगता है कि एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन हो रहा होता है?
जी। बिल्कुल। हुँ। ओह! <chuckles> देखिए अ, अब मुझे लगता है कि अ, कहीं न कहीं थोड़ा-बहुत डेटा तो उनके पास रहता ही होगा हमारा। पर हाँ, देखिए क्या है ना कि अ, उनको भी जवाब देना पड़ता है, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होती है। ख़ासकर अगर वो एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड डाटा कह रहे हैं कि जो जो भी आपके चैट्स हैं, वो एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड होंगी, यानी कि जिनके साथ आप बात कर रहे हैं, जो लोग बात कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं के बीच में होंगी। तो बिल्कुल, वाकई में ऐसा हो सकता है। क्योंकि देखिए कि वो सब चीज़ें ना अ, लीगली डॉक्यूमेंटेड होती हैं। तो अगर ऐसा नहीं होगा क्योंकि इन सब चीज़ों पर नज़र भी रखी जा रही होती है। ये व्हाट्सएप, फेसबुक, जितने भी आपके बड़े-बड़े, ख़ासकर मैसेजिंग या सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो फ़ेसबुक हो, इन पर केसेस भी हुए हैं इसको लेकर, कार्रवाई भी हुई है। तो वहाँ पर उनको जवाबदेही देनी वहाँ पर उनके लिए उनके देखिये जो भी बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स या बड़े-बड़े बिज़नेस या बड़ी-बड़ी वेबसाइट होती हैं, उनकी जवाबदेही होती है। उन पर लोग नज़र रखते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है। तो वो इतनी आसानी से भी ऐसे हेर-फेर नहीं कर सकते आपके डेटा के साथ। अगर वो ये लिख कर दे रहे हैं कि आपका जो चैट्स है, आपका जो डाटा है, वो एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड है, तो मतलब उसको वो सच में ऐसा होना चाहिए। वरना उन पर कोई लीगल केस भी कर सकता है, अगर ऐसा ना हुआ तो, है ना? और फिर उनको भूग उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो देखिए, वो तो सब कुछ लीगली एक तरह से कह सकते हैं, कानूनी तौर पर वो बाध्य होते हैं कि जो वो कह रहे हैं, उन्हें वो करना होगा। तो हाँ, वहाँ पर उतना ख़तरा फिर भी नहीं है। हाँ, और ये भी नहीं कह सकते कि पूरी तरह से उनका आपके डाटा नहीं होगा। थोड़ा-बहुत डाटा तो होगा, मगर हाँ, चैट्स हो सकता है, चैट्स वो आपकी ना ना जानते हों शायद उस उसके बारे में, या ना स्टोर करते हों। पर अपनी तरफ़ से सावधानी बरतना, मुझे लगता है, वो तो हमारे ऊपर ही है।
ख़ास तौर से, व्हाट्सऐप की सुविधा की बात करें तो। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। करना पड़ेगा। हुँ। हुँ। जी। बिल्कुल-बिल्कुल, बहुत अ, अच्छी बात कही, ज़रूरी बात कही क्या कहीं ना कहीं, देखिए, सावधानी रखना हमारी ही ज़िम्मेदारी बनती है। बेशक अ, वो एक सुविधा के तौर पर कह भले ही रहे है कि हाँ, एंड-टू-एंड एनक्रिप्टेड चैट है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी हमारी सुरक्षा हमारे अपने ही हाथ में है। अ, बड़ा अच्छा लगा ये जान करके। अ, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि जब बात सुविधा की आती है, तो लोग कहीं ना कहीं सुरक्षा को थोड़ा अ, हल्के में ले लेते हैं? आपको लगता है ऐसा?
जी। हुँ, हुँ। हाँ, मेबी आप शायद सही कह रहे हैं। ऐसा होता है कई बार। देखिए, कुछ खासकर कुछ ऐसे एप्स या वेबसाइट्स होती हैं ना, जो आपको अच्छी लगती हों, या आपको उन उन में काफ़ी सहूलियत महसूस होती हो, है ना? आपको बढ़िया लगती हों तो। और कई बार ये भी तो होता है कि आपकी कुछ हो सकता है, आपको ऐसा उसमें कुछ फ़ायदा नज़र आ रहा हो। तो मैंने तो ये भी देखा है कि लोग क्या करते हैं ना, कुछ ऐसे एप्स डाउनलोड कर लेते हैं, जिनसे शायद उनको लगता है कि उनको फ़ायदा होगा। लेकिन क्या है कि जो आपका, क्या बोलेंगे उसको, जो एक तरह से जो फ़ोन्स में या लैपटॉप में जो एंटी-वायरस सॉफ़्टवेयर होता है, जो किसी भी एप को डाउनलोड करने से पहले उसके अंदर कोई भी, कोई मेबी अनसेफ वायरस या कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है, जो सिस्टम के लिए, डिवाइस के लिए ख़तरनाक हो सकती है, उसके लिए हर एक, उसके लिए डिटेक्ट करता है, हर एक एप को डाउनलोड करने से पहले, है ना? तो कई बार वो आपको हो सकता है, वार्निंग भी नहीं। मैंने लोगों को देखा, अपने परिवार में भी, ऐसे वार्निंग आती भी हैं, मगर वो उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उन्हें शायद कोई न कोई फ़ायदा नज़र आ रहा होता है उस एप में, कि उनको सहूलियत होती है। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा। कई बार सहूलियत के चक्कर में आप अपनी सुरक्षा को ही, समझौते, मतलब अपनी सुरक्षा के साथ, अपनी डिजिटल सुरक्षा के साथ समझौता कर लेते हैं। और यही तो देखिए, यही तो होता है, यही तो एक गलती है। जो जो स्कैमर्स हैं उनको, या जो साइबर फ्रॉड्स करते हैं साइबर क्राइम करते हैं, उनको यही गलती चाहिए। वो आपकी इन्हीं ची इन्हीं लापरवाहियों का फ़ायदा उठाते हैं, आपके अ, आपके लालच का, है ना? आपकी, आपको एक तरह से ये, एक फ़ेक जो होता है ना, कि एक फ़ेक इल्यूज़न दिखा के, एक तरह भ्रम पैदा करके, या आपको कोई फ़ायदा होगा। तो आप कह सकते हैं कि हाँ, ये सब चीज़ें होती हैं। कई बार लोग अपनी सहूलियत और सुविधा के चक्कर में अपनी डिजिटल सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर देते हैं।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी, जी। इग्नोर कर देते हैं, जी। बिल्कुल। हुँ। सही हैं बिल्कुल। ना, ना। बिल्कुल, जी। हुँ, हुँ। सुरक्षा को ताक पर रख देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है। और बिल्कुल सही बात है, कहीं न कहीं देखिए, जब बात सुविधा की आती है, तो लोग सुरक्षा को ताक पर रख देते हैं। और फिर बाद में, देखिए, भुगतना भी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भुगतना नहीं पड़ता है चीज़ों को लेके। अ, मेरा एक आख़िरी प्रश्न और है आपसे, अ, थोड़ा-सा अतार्किक सवाल ज़रूर हो सकता है, कि क्या आपको लगता है कि आने वाले 10 साल में जो प्राइवेसी है, वो एक लक्ज़री बन जाएगी?
बिल्कुल। हुँ, अच्छा सवाल है। देखिए, हाँ, कुछ कभी-कभी ऐसा लग भी सकता है, क्योंकि सच बात तो यह है कि जितनी भी अ, अ, आज हम क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें अब तो डिजिटल हो गई हैं, दुनिया ही डिजिटल हो गई है, तो हम जो भी काम कर रहे हैं, वो डिजिटल ही कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमारा जो डाटा है, वो कहीं न कहीं तो स्टोर हो रहा है। जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, उनके पास भी वो डाटा रहता ही है, है ना? आपकी जितनी भी, ख़ासकर जो आपकी सोशल मीडिया, कम्प जो सोशल मीडिया बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, या जो मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जिनसे हम दूसरों के साथ संपर्क में बने रहते हैं, बातें-वातें करते हैं, उनके पास ख़ासकर हमारा डाटा रहता है। तो हाँ, शायद आगे चलते हुए ऐसा हो सकता है कि जो प्राइवेसी है, वो भी एक, क्या हो सकता है, लक्ज़री बन जाए, या उसका भी एक बिज़नेस मॉडल बना दिया जाए। तो कुछ कह नहीं सकते, देखिए, इस दुनिया में तो।
हुँ, हुँ। हुँ। बिल्कुल। जी। बिल्कुल, अ, बिल्कुल, कहीं न कहीं अ, उम्मीद पूरी है कि शायद हो भी सकता है कि हाँ, ऐसा हो जाए कि प्राइवेसी एक लक्ज़री के तौर पर बिकने लगे। बहुत अच्छा लगा आपके विचार जानकर, इस पूरे विषय पर बड़े अच्छे से आपने मेरे सभी प्रश्नों का जवाब दिया है, और उम्मीद यही रहेगी कि आपसे दोबारा किसी नए विषय पर ज़रूर बातचीत हो। बहुत-बहुत शुक्रिया।
जी। जी, आपने काफ़ी बढ़िया प्रश्न पूछे, मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए आपका भी धन्यवाद। और मैं भी आशा करता हूँ कि हमारी दोबारा बात हो।